Eee, burada da, böyle, 3,5 sene oldu. Hı hı. Evet, bayağı da oldu aslında. Hı hı.
Hıı, bayağı da olmuş. Emm, peki, şimdi orada nasıl arkadaşlıklar? Eee, hangi ülkedeydin bu arada? Eee, Hollanda'dasın.
Eee, hı hı. Hollanda'dayım ben. üç buçuk sene oldu. Eee, burada da bir anda, böyle, birçok benim gibi taşınmış, işte, eee, burada hem göçmen olan bir sürü arkadaşla tanıştım. Bir anda, böyle, kalabalık kalabalık gruplara girdim aslında. <chuckles> Eee, şey, eee, evet var. Yani, böyle, gerçekten 2-3 kişiyi yakaladım, ııı, aynı dili konuştuğumuz güzel, böyle, arkadaşlık yapabileceğimizi düşündüğümüz. Bakalım. Daha, hani, çok, böyle, birbirimize alışma sürecindeyiz ama güzel geçiyor görüşmelerimiz yani.
Hı hı. Harika, harika. Çok iyi. Hı hı. Evet. Eee, be bence, emm, daha çok bulursun çünkü aslında, eee, Hollanda, eee Değil mi? Eee, beni onaylar mısın? Eee, son yıllarda çok fazla beyin göçü aldı Türkiye'den.
I hı. Tabii, tabii, çok fazla Türkçe konuşan insan var burada. Hem daha önceden gelip yerleşmiş insanlar çok fazla hem de, işte, burada sonradan benim gibi göç eden insan çok fazla. Eee, ama ben çok, böyle, hani, Türkçeye sınırlamak istemiyorum arkadaşlığımı. Sonuçta bu bu bir dil. Tamam, evet, konuşabiliyoruz ve birbirimizi anlayabiliyoruz ama, eee, İngilizce de konuşup birbirimizi anladığımız da çok insan var. Yani. Eee, çünkü aslında dilden bağımsız insanların ortak noktaları olabiliyor yani. Başka kültürlerde büyüseler de ben buna çok inanıyorum. Dil çok bağlayıcı değil yani orada. Eee, gerçekten o, eee, benim kendi dilimi, bizim kendi dilimizi konuşan insanları arıyorum. Yani Türkçe, İngilizce olarak değil de, hani, eee, yaşam dili, ortak zevkler, eee, aynı mizah, ııı, bakış açısı... Bu tarz şeyler yani aslında ara
Değil mi? Hı hı. Evet. Evet. Evet, tabii. Hı hı, hı hı. Süper. Harika. E, mutlaka. Tabii, tabii, tabii, tabii. Hı hı. Evet, evet, yaşam dili. Emm Evet, ortak. Tabii, tabii. Kesinlikle. Emm, Hollandalıları konuşacak olursak nasıllar arkadaşlıkta? Eee, sıcaklar mı?
Eee, şimdi Hollandalılar, ııı, şey olarak bilinir genelde, emm, yani, eee, kendi ufak grupları vardır. Çok böyle dışarıdan arkadaş almazlar. Eee, çok, böyle, hani, kapalı bir, eee, arkadaşlık anlayışı, ııı, var gibi bilinir ama bu tabii çok, ııı, genel geçer bir genelleme, yani. Eee, gayet de, böyle, mesela benim eşim de, eee, Hollandalı. Iıı, çok da şey yapabiliyor yani; arkadaşlık kurabiliyor başka kültürlerden insanlar Biraz bireysel bir durum açıkçası.
Evet. Hımm, biraz daha katılar. Evet. Tabii. Tabii. Hı hı. Süper.